<tsk> Allora, <sighs> volevo proprio chiederti questa domanda. <tsk> Hai qualche canzone o qualcosa del genere che associ a un ricordo preciso?
Allora, sì. Uhm, è un ricordo in realtà, possiamo dire, giovanile, no, cioè legato un po' ad una felicità adolescenziale ed è, uhm, una io quando ero piccola ascoltavo molto il cantante Shawn Mendes, che ad oggi non ascolto più perché sono cresciuta fortunatamente. Uhm, <laughs> però ecco, io associavo molte canzoni all'epoca alla mia diciamo, uhm crush unive ehm crush li liceale, ecco. E mi ri sì, e mi ricordo che ascoltare anche perché la mia crush era molto simile a Shawn Mendes, quindi diciamo che non era stato proprio un caso che asc ecco, mi piacesse ehm, <chuckles> e quindi niente, ascoltare quella ca quelle canzoni, uhm, anche, mhmm, diciamo specifiche canzoni di Shawn Mendes, mi riporta proprio alla mente il mio periodo adolescenziale, sai, uhm, abbastanza, mhmm, felice, no, perché poi, quando si è adolescenti, si tende a essere molto felici, molto di più quando si diventa adulti, no?
Sì. Sì. Okay. Eh, è normale. <chuckles> Sì. D'accordo! Ah <chuckles> Sì, sì. Certo.
E
<tsk> Ehm, quin sì quindi scusa, scusa stai dicendo qualcosa?
No, no, vai ,vai, va
Apposto apposto. Ehm, quindi volevo chiederti, queste queste canzoni, queste questo ar artista mi pare di capire, l'hai cu trovato grazie a qualcuno oppure l'hai trovato per caso, qualche playlist qualche canzone, per caso insomma, perché esso parliamo del liceo, esso non so quanti anni hai, ma presumo che Spotify fosse ancora una cosa col tempo lì, no?
Mh, sì. No, allora, ormai sono grande ma non troppo insomma, c'ho comunque 25 anni. E, beh <chuckles> però ti dico che, in realtà Shawn Mendes, eh, penso sia un cantante americano che sia abbastanza noto. Quindi non è che lo conoscevo, l'ho conosciuto tramite, appunto, altre persone, ma è abbastanza conosciuto. Poi all'epoca era conosciuto molto di più rispetto ad oggi, ehm, e quindi niente, diciamo, uhm, poi passava molto spesso su MTV queste cose così, quindi alla fine <tsk> così insomma.
Certo! E allora a posto. Mh, okay. D'accordo. D'accordo. D'accordo. Ah, okay, okay, okay. Quindi alla fine non è che l'hai l'hai cercato e te l'hanno inviato persone, ma più o meno, tramite bombardamento di informazioni, anche, tra vi tra virgolette tra vi dalla TV, insomma, informazioni d'applicazioni a baz come si chiamano le pubblicità, ti è arrivato lui, no?
Esatto, no perché e era un cantante che all'epoca era molto di moda, un po' diciamo come i One Direction, uhm, Taylor Swift, ecco samo sono comunque cantanti che sono molto belli e piacciono molto agli adolescenti, no? Justin Bieber esatto e quindi era normale che ti bombardassero in televisione eccetera con le loro pubblicità e quindi così, no, si veniva a sapere.
Okay. Ah, okay, okay, okay. Certamente. Palese. Ah, okay, sì, sì, sì, sì. Certamente.

Certamente, <sucks teeth> adesso torniamo tornando sempre alla domanda iniziale, <sucks teeth> qual è questo ricordo che hai ass associ, a punto, a una delle sue canzoni? Perché adesso volevo chiederti f se se vuoi condividere, ovviamente.
Sì, vabbè, ehm, ad oggi è un ricordo, possiamo dirlo, abbastanza imbarazzante, però all'epoca per me era wow, no? Perché, quando si è piccoli e mi ricordo di, uhm, c'era s questa giornata, che era giornata di San Valentino, uhm, del del liceo, dove la mia scuola permise di scrivere questi bigliettini anonimi, uhm, alle persone che ti piacevano. In realtà, potevano anche non esse anonimi, insomma, come volevi. E questo ragazzo, sulla quale io, appunto, avevo un un innamoramento profondissimo, sapeva di essere, diciamo che, mhmm, lui mi piaceva e sapeva perfettamente, perché mi seguiva anche su Instagram, che a me piaceva molto sciò Mendes, come cantante, e io gli scrissi un bigliettino, con un testo di una canzone di sciò Mendes che tradotto in italiano sarebbe, uhm, niente ha n cioè, no niente ha senso, se io non posso avere te, sarebbe più o meno questo diciamo il la e
D'accordo, vai. D'accordo. Mh-mh. Certo. <chuckles> Certo. Certo. Okay, ok eh, n bel messaggio, devo dire.
Esat <chuckles> abbastanza imbarazzante, oserei dire, in realtà.
No dai, è è un bel messaggio un bel messaggio, sincero dai. Vai, vai, vai, su, va
E e niente, boh, n no, niente glielo inviai, glielo misi, appunto, nella cassetta, cioè, insomma, in questa scatola, che passava là per le classi e poi fu consigliato. Io non ho po non non ho idea di come lui reagì, insomma, però fu, sai un ricordo adolescenziale bello, che mi porto ancora tutt'oggi.
Certo. Mh. Eh. Certo, ma è bellissimo, non vedo nessun tipo imbarazzo. Ovviamente, magari crescendo, uhm, la letterina d'amore potrebbe essere vista in questo modo, però, onestamente, è molto, molto bello. <sucks teeth> E, mhmm, qualche canzone in particolare che, appun vabbè, adesso abbiamo detto questa canzone qui. Quindi, questa canzone è quella che, appunto, ti fa ricordare di questo momento, no?
Allora, sì, uhm, uhm, ce ne sono in realtà diverse, no, perché poi e era un cantante che ecco, è divertente, perché il cantante di per sé era identico alla mia crush, poverino, lui non lo sapeva che mi piaceva solo per questo. <chuckles> Cioè, magari si sentiva anche particolarmente in realtà, era solo un sostituto, perché non potevo avere quello americano o canadese. Comunque, la canzone in questione era: "If I Can't Have You" che appunto, era questa che avevo messo proprio nel bigliettino, ma, in realtà, ce n'erano diverse, insomma, che mi mi mi ricordavano lui. <tsk> Allora, un'altra era: Fallin' o o "Falling All In You", oppure "Nervous", ehm, "Nervous", ehm, che non sono bravissima in inglese, non ci far caso, oppure Like <chuckles> oppure "Like To Be You" o "Particular Taste". Ce ne sono veramente tante, cioè, sono canzoni, ti ripeto, proprio adolescenziali, che, uhm, penso un po' tutti abbiano le proprie canzoni, che ti ricordano il periodo, cioè a me io proprio se ascolto queste canzoni, mi riportano mentalmente nel mio liceo.
Dai. <laughs> Poverello. Immagino. Certo. Certo. Chiaro. Un esempio, pe esempio? Okay. Tranquilla, nessun problema. Sì. Certo, certo, certo.

<smacks lips> E quindi, mhmm s hai appena etto che quindi non non la cerchi più, ma non ti è mai, mai capitato, tipo, punto: "Oh, cavolo, voglio proprio riascoltare quella canzone, per ricordarmi quel periodo lì". Non ti viene mai questo pensiero, quindi.
Ah, raramente, perché ad oggi non mi viene, però, comunque, eh, capita di ascoltarla, no, in radio o magari, ecco, c'ho anche mia cugina, che è molto più piccola di me, che, a volte, essendo che, anche lei, appunto, gli piacciono tutti questi cantanti, ascolta ancora Shawn Mendes, ascolta queste canzoni vecchie, quindi io magari, abitando proprio sopra di lei, <chuckles> sento dal suo stereo a palla, praticamente.
Mh-mh. Certo. D'accordo. Mh, mh-mh. Certo, beh, dai ci sta, è una cosa carina. Allora, quindi mi confermi che, col passare del tempo, l'hai, tra virgolette, messa da parte. Non è che ma non perché tu non vuoi rivivere questo momento, semplicemente perché hai cambiato gusti in canzoni, giusto?
Esatto, sì, ho cambiato gusti, e poi si cresce e adesso mi piace tutto un altro genere, gli ACDC, ehm, ehm, m mhmm, pre mhmm, sono tornata anche un po' agli anni, sai, '80, '90, quin
Certo. Okay. Noi siam parla no, invece andare in futuro, siamo andati indietro. <chuckles> Giusto.
Eh, sì, esa vabbè, s diciamo sono diventata, mhmm, nei gusti ehm, li ho cambiati molto ecco, dal pop ad oggi non piace più tantissimo il pop, cioè, come pop ascolto Dua Lipa ad oggi, che è una super figa, però, ehm, diciamo ecco, <chuckles> è bellissima, insomma.
D'accordo. Okay. <coughs> Mh-mh. <chuckles> Va benissimo. Certo, quindi più a tu sei molto più attratta dall' artista piuttosto che la musica, corretto?
No, allora, Dua Lipa, sicuramente, come ti dicevo, è molto bella, quindi, a livello estetica
Ah, no, perché m mi detto Dua Lipa, mi hai detto punto Shawn Mendes, pensavo 2 persone che ti interessavano, tra virgolette, quindi te interessava più l'artista che l'ar l l'er l'arte, tra virgolette, no?
No, no, no, no, la musica è arte, assolutamente. Gli ACDC li ascolto per arte. Ovviamente, con Dua Lipa mi viene da fare il commento, perché è veramente molto bella, cioè nel senso, vorrei essere lei, onestamente. <chuckles> Vorrei essere lei, insomma. Ehm, però ecco, per dire, no, Dua Lipa è pop pop molto, molto commerciale, per quanto lei sia bravissima, quindi ascolto anche il pop commerciale, non ehm, io ascolto anche Elvis Presley, per dirti, quindi son tornata ancora più indietro. Quindi, arte misto anche a commercialità, perché, diciamo, la musica a volte è bella, ma anche commerciale, no?
D'accordo. Certamente, ma chi direbbe il contrario? <chuckles> Certo. Certo. Chiaro, caro